まあ、そうですね。仕事の効率化を上げるのか、ま、単純にね、こう話を、うん、聞いてもらいたいなっていう気持ちもありましたね。そういう忙しくて、年末にかけて、あの、仕事が立て込んでるので、うん、なかなか時間が、うん、割けなくて、うーん。
です、しかもうちょっとうん。 はい。 ああ、なるほど、だあああ、なるほど、なるほど。はい。 うーん、なる はい、ああ、なるほど、なろ。ちょっとね、ちょ年末とかでお疲れになれてたんすかね？うん。
そうですね。あの仕事的にはかなり忙しいので。
うん。 うんうんうん。
まあ、あとはね、できる仕事を誰かに頼むとか？あの、そういうのもありかもしれないですね。
はい。 ああ、なるほど。結構うん、こう委任できるような感じの仕事もおありなんですかね？外注外注とかそういうことですかね？
まあ、そうですね。外注っていうかまあ、あの、社員？
あ、社員さんもやっぱり、あ、一人じゃなくて社員さんもいるてる、ようけいされてるね。はい。
あ、そうですね。社員もいるので、はい、そこにね、頼める仕事をちょっとでも、うん、考えていくっていうのも、もしかた、うん。
うんうんうん。うーん。 ほえすね、ちょっとね、うこれは自分じゃやらなくた、ちょっとダメだろうと思う仕事もね、ちょっとずつ教えてできるように、ね、移動していくっていうのも、の、けいずけいずとしてもそね大事ですもんね。
そうですね。まあ、ね、本当今の今って言ったらね、忙しいんで余計に教える手間が増えちゃうんで、あれなんですけど、まあね、ちょっとずつ、うーん、教えてあげたりとか、もうほんとそんな教えなくていいなって思ったことは、なんか今の段階でも振れる仕事は、振れれば少し楽になるかなとは思いますね。
うん。 うんうんうん。うん、長期的にね、はい、すははい。 うん、ううん。 はい、はい。 うーん、なるほど、なろ。